ええと、もう基本的に正社員のみですね。うん、なんか逆に言うと正社員以外だと、あんまりなんか選択肢にないっていうか、うん、そもそもあの、なんでしたっけ、せあの、リクリクナビとかま、マイナビとかあとリクルートエージェントとかでも多分、そうだな、検索サイトだと正社員でフィルターしてますね。リクエリクエーだともう正社員一択になっちゃってるかもですね。
はい。 はい。 ああ、そうなんすね。 はい。 はい。 ああ。 うーん、だ、ちなみにその転職を考えるきっかけって、どういう時ですかね？との例えばたお勤めになってて、まあ、そこから職を変えるってなると思うんですけど、その時の、何ですかね、その変えようと思ったきっかけとかって、もし、あの、差し支えなければお聞きしたいんですが。
うん。 ううん。 はい。 うん。 ああ、もう全然、差し支えも何もないんでいっぱい聞いてくださえ大丈夫なんですけど。うん。あの、なんか私、若い頃、新卒であの、入ったばっかりの頃は多分ちょっと、仕事できるとか、何ていうんでしょう、ちょっと勘違いしている部分があって、だからあの、そん時は人間関係とかで、基準で、パッて辞めちゃうみたいなことがあったんですよね。
<chuckles> ありがとうございます。はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 へえ。 はい。 うーん、あ、そうなんですね。
うん。だけど、大人になってからはどっちかっつうとキャリアアップとか。なんか、もうちょっと自分の幅を伸ばすためにこういうことがしたいから、ここじゃできないからとか。あとま、会社の状況がね、良くなさそうだったら、あ、さっさとぼろぶれから抜けようみたいな、<chuckles> そういうのはありますね。うん。
ああ、なるほど。 うん。 ああ、はい。 うん。 ああ。<chuckles> ええ。じゃ結構その自分のキャリアアップとか、なんかもうちょっとこう、世界を広げようみたいな、自分の、何すかね、幅、仕事の幅を広げようみたいな感じで転職することが多いんですかね？
うん。